متفهّم قصدَك آه، بس برضه يعني أنت مش شايف إن ساعات آآ، ممكن تقبل النقد <clears throat> من حد وحد تاني لأ، تحس إن هو والّا ده ما بيحصلش معاك؟
اهم، آه. اهم. لأ، بيحصل فعلًا. ليه بقى؟ لأن في ناس أحيانًا كده ممكن تنقُد، هي مش بتنقُد هي بتقول كلام سلبي وخلاص مش قصدها إنها تنقُد، أمّا ال ينقُد قصده إن هو يطلَّع فيّا مثلًا عيب أو مش هنقول عيب ممكن نقول حاجة عايزني أطورها، واخد بالَك؟ يعني مثلًا هادِّيك مثال حصل معايا، جميل. اهم، آآ، مرة كنت باشرح درس في القواعد في اللغة الإنجليزية تمام، أنا شغّال مُدرِّس
إمم. اهم. آه، ياريت. تمام، آه.
فالمديرة ال الخاصّة باللغة الإنجليزية كانت قاعدة معايا، وفي آخر الفصل يعني. فطلّعت فيّا كذا نقطة كده قالت لي أنت المفروض إنَّك تشرح النقطة ديّة بكذا وديّة بكذا وهكذا يعني فاهمني، فأنا ما أخدتش الموضوع بنية إن هي بتقول كده علشان تضايقني، وأنا عارف إن هي جايّة تقول لي كده علشان تطوّر من نفْسي، واخد بالَك؟ ف
كويس. آه. آه، يعني أنت حطيت في دماغَك إن هي آآ بتقول لَك الكلام ده علشان تطوّر نفْسَك لكن هي في نفسيتها آآ، عايزة تضايقك. ده اللي أنت عايز توصلهُ لي؟
لأ لأ، لأ، لأ، هي كانت بتقول كده علشان تطوّرني.
طَب آه. آه، تمام وأنت فهمت العكس.
اهم. و لأ، هو ما فهمتش العكس. لأ، ما فيش حا ما فيش مشكلة حصلِت مت ما فيش أي حاجة حصلِت. لا لا لأ، <chuckles> ما فيش حاجة. لا لأ، <chuckles> أنت عايز يكون فيه مشكلة، لأ، ما فيش مشكلة حصلِت.
ما فيش مشكلة، أوكي، تمام، أنا مستني المشكلة <laughs> تمام. <laughs> آه، بالضبط. تمام، اهم.
<chuckles> لا لا لأ، اللي حصل إن هي دورها إن هي جَات وقالت لي مثلًا عايز تطوّر النقطة الفلانية، وأنا أخدت النقطة ديَّة وبدأت أشتغل عليها. فده نعتبره نقد، في حاجات تانية بقى ما نقدرش نعتبرها نقد.
آه. كويس. تمام.

زي؟
زي مثلًا ممكن حد ييجي يقول لي وأنا باشتغل: "على فكرة أنت ما ينفعش تعمل كذا." جميل، أو م يقول لي: "لأ أنت بتعمل كذا بطريقة وحشة." لأ، لما يقولها بالأسلوب دوّة يبقى ده مش نقد، ده سخرية، صح والَّا مش صح؟ سخرية؟ امم.
تمام. تمام. طَب ما تحكِي لي على أكتر موقف اتعرضت له وفعلًا ضايقك أوي، أو موقف نقد يعني.
موقف نقد ضايقني أوي، تمام، آمم زمان وأنا صغيّر، لما كنت في الثانوي، جميل؟ كان في مُدرّس كده معيّن يعني على طول كان بينقدني، آمم آه، آه كان مستقصدني يعني آه، كل أما يخش الفصل وأتخيّل كان مُدرّس إنجليزي برضه، جميل؟ <chuckles>
اهم. آه. <laughs> تمام ده كان مستقصدك يعني. ده أنا لسه كنت هاسألك م أوعى يطلع مُدرّس إنجليزي!
طالع مُدرّس إنجليزي. <laughs>
ده ده هي العُقدة بقى إن أنت طلعت مُدرّس إنجليزي كده <laughs> تمام يعني كان مُدرّس الإنجليزي هو اللي مسبب لك مشكلة، وطلعت أنت مُدرّس إنجليزي! أتمنى إن أنت ما تسببش لحد مشكلة، تمام. <giggles>
العُقدة أنا طلعت مُدرّس إنجليزي. <chuckles> اهم بالضبط. ب مضبوط كده. <chuckles> لأ ما أنا هاقول لك بقى، ما أنا خدت الكلام دوّة والحمد لله يعني فهمته، جميل؟ وعرفت ليه أنا كنت باتضايق وأنا صغيّر من المُدرّس ده عشان ما أعملش زيه لما أكبر
آه، اتفضل. آه. تمام، تمام.
واخد بالك؟ فالمهم دوّة كان بيعمل إيه بقى؟ أوّل ما يخش الفصل أيوه أوّل ما يخش الفصل جميل؟ آآ قوم أقف، جاوب السؤال ده، تمام؟ فأنا ما كنتش باعرف أجاوب، لأن أنا كنت بصراحة يعني مش كويس في الإنجليزي زمان، أنا عارف إن أنا مش هاعرف أجاوب، وهو عارف إن مش هاعرف أجاوب، فكان بيعمل كده، فب أوّل ما يلاقيني م اهم؟
أيوه، هو ده اللي مستنيه، امم. تمام. تمام. كان يبتدي بيك أنت السؤال.